हुँ, हुँ। कोई एक किस्सा बता पाएँगी जब उन्होंने अ, उनकी सोच और आपकी सोच में अ, अंतर था और आपने कैसे उनकी सोच को बदला? अ, ये कैसे हुआ कुछ ए ऐसा अ, कोई किस्सा जो आपको याद हो और आपने उस समय क्या किया?
बाकी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, जब मुझे ना पहली बार ट्रिप में जाना था अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे लगता है अभी से कुछ 4-5 सा साल पहले की बात है, हमने शायद 12वीं की परीक्षा दी थी। तो उस समय हम लोग अ, दोस्तों का सारे सबका प्लान बना था, सबको लकिली घर से परमिशन मिल गई थी, मुझे नहीं मिल रही थी।
हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ।
तो उस समय में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी मुझे। पहले तो मैंने सोचा थोड़ा ऐसे खाना-पीना छोड़ देते हैं, तो शायद वो मान जाएँगे कि अच्छा, नहीं चले जाओ। लेकिन वो इस तरीक़े से नहीं काम किया, फिर उसके बाद मैंने मम्मी को किसी तरह कन्विंस किया क्योंकि माता जी से बात करना ज़्यादा आसान हो जाता है, मुझे लगता है।
<chuckles> हुँ। ओह! <chuckles> सही बात है। मम्मी के पास तो हर चीज़ की चाबी होती है। <chuckles>
और बिल्कुल, तो फिर उनसे बात करके उनको मैंने समझाया कि हम आपको हर टाइम का अपडेट देंगे, सारी बातें शेयर करेंगे। फिर उन्होंने मेरे फ्रेंड्स लोग को भी सबको घर पे बुलाया, वो सबसे मिली हैं, उसके बाद फिर ना पापा को भी मिलाया धीरे-धीरे, फिर वो किसी तरीक़े से थोड़ा टाइम लगा उनको।
हुँ।
मतलब उनको चिंता भी थी क्योंकि पहली बार जा रहे थे और वो अपने लाइफ़ में मुझे नहीं लगता ऐसे कभी गए हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जब आप बातचीत करते हो, एक भरोसा बिल्ड कर लेते हो, तो कहीं न कहीं उनकी उम्मीदें भी नहीं टूटती हैं और हमें पता रहता है ना एक्चुअली कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या है, जब वो सेट रहती हैं और माता-पिता भी हम पे भरोसा करते हैं और हम भी उनपे भरोसा करके उनको एक-एक चीजें बताते हैं, तो वो मान जाते हैं।
जी बिल्कुल। वो तो होता ही है। हुँ। हुँ, हुँ।